Hey, hallo. Mensch, du, ja, ich muss dich einfach mal was fragen. Ähm, ich ich bin ja ab und zu mal ich bin ja relativ viel mal hier und mal da. Und, ähm, auch grade, wenn ich jetzt irgendwie, ähm, von der Arbeit irgendwo hin muss
Schieß los. Mhm.
dann ist es ja immer so, dass man jetzt nicht unbedingt mit seinen 3 Kollegen da immer direkt zusammen ist, sondern eben auch mit anderen Leuten, ja, so 'n bisschen Smalltalk machen muss und so 'n bisschen was reden muss. Und ich habe, ähm ich habe 'ne Zeit lang im Ausland gelebt, also, im englischsprachigen Ausland. Und da ist es überhaupt kein Problem für mich, weil das Gegenüber auch sofort reagiert und eben selber auch diesen diesen diese Smalltalk-Kultur kennt.
Mhm. Ja. Ja.
Aber jetzt hier zurück zu Hause habe ich immer das Gefühl, man fängt irgendwas an und das bleibt in der Luft hängen, wird von niemandem aufgegriffen. Und im Gegenteil, man wird, äh, manchmal so 'n bisschen komisch angeguckt, so nach dem Motto: „Was will die denn jetzt von mir?“
<chuckles>
und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich da irgendwie wie ich das dann machen soll.
Ähm, es gibt natürlich grundsätzlich kulturelle Unterschiede. Ähm, äh, wie wie machst du das dann? Sprichst du das in die Runde oder redest du tatsächlich nur über so den Austausch mit einer einzelnen Person?